मुझे, आपके किसी ऐसे अनुभव के बारे में बताएँ क काफ़ी आपका कोई यादगार क्रिएटिव अनुभव हो जैसे के आपकी किसी ने कभी हँसी उड़ाई हो या कोई ऐसी चीज़ जो अचानक से टूटी और या अचानक कुछ आपका चमक गया हो?
अ, मेरे ये जो क्रिएटिव अनुभव है ना, थोड़े अलग से हैं, और बहुत ही छोटी उम्र के हैं, और मैं उसको क्रिएटिव इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि उस उम्र के हिसाब से वो चीज़ होना काफ़ी अलग थी अ, अगर मैं आपको बताऊँ एक किस्सा। तो मेरा ना दरअसल, वैसे मुझे इतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन हम और मतलब मेरी जो बहन है, हम मिलकर ना गर्मियों में आइसक्रीम्स बनाया करते थे, बनाती वही थी मैं सिर्फ़ देखती थी। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैंने वो आइसक्रीम की रेसिपी लिखकर और पेपर में भेज दी थी, मतलब पोस्टकार्ड पे लिख कर पेपर में प्रकाशित होने के लिए भेज दी थी, मुझे लगा कि शायद, शायद मेरी जो रेसिपी है वो चुन ली जाएगी और मैं काफ़ी छोटी थी मत 13 साल की शायद और सच में भाग्यशाली थी मैं कि मेरी ना पेपर में रेसिपी भी आई थी, जबकि मैं काफ़ी छोटी थी और उसका मुझे रिवार्ड भी मिला था, जो भी ₹500 का कुछ ड्राफ्ट वग़ैरह आया था घर पे। तो ये ना मेरा सबसे पहला यादगार कह लीजिए कि रचनात्मक अनुभव था कि मैंने बस अ, एक आर्टिकल जैसा लिखा है कि किस क्या आइसक्रीम में क्या-क्या डालना है? कैसे-कैसे रखना है? कितनी देर के लिए रखना है? और ये किस्मत वाली बात थी कि मेरी रेसिपी चुन ली गई क्योंकि मतलब अख़बार वाले कहाँ, उनको तो ख़ैर पता नहीं होता ना कि उम्र किस कितनी है? किसने लिखा है? तो बस उन्होंने चुन ली और ये मतलब यादगार बन गया। <chuckles>
जी। हाँ। जी। अच्छा। अरे वाह! हाँ, हाँ। ओहो! अ अरे वाह! हाँ। हाँ, हाँ। सही बात है। तो उस वक़्त जब आपने ये अ, एक रेसिपी आइसक्रीम बनाने के बारे में आपने सोचा, और उस चीज़ को अखबार पे मतलब आपने पोस्ट कर दिया कि ये चीज़ अखबार में छप जाएगी और हो सकता है आपने उम्मीद नहीं की होगी कि आपको इसके लिए कोई इनाम भी मिल सकता है। तो उस वक़्त जब आपने जैसा की बताया कि आप बहुत छोटी थी, तो अ, कोई खास उस वक़्त ऐसा क्या महसूस हुआ आपको जब आपको इनाम के तौर पे ₹500 का कोई ड्राफ्ट या चेक वग़ैरह जो भी मिला?
मुझे मैं क्या ही बताऊँ? <chuckles> सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भई, मैंने ऐसे क्या लिख दिया था? मैंने तो एक सिम्पल सी आइसक्रीम, जो हम बच्चे ऐसे ही खेल-खेल में बना के और रख देते हैं अ, फ़्रीज़र में कि भई, गर्मी आएगी, तो खाने को मिलेगी, मज़ा आएगा। और मतलब कहते हैं ना कि खेल-खेल में कुछ बड़ा-सा कर देना, तो वो मेरी खेल-खेल वाली चीज़ थी और मम्मी कहती थी ना कि, "बेटा, लिखती रहा करो। उससे तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारी शब्दावली बढ़ेगी और तुम लिखोगी, तो तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी।" क्योंकि आपको पता होगा कि पहले राइटिंग्स का ना काफ़ी बोलबाला हुआ करता था कि, "देखो, उसकी राइटिंग देखो उसकी राइटिंग।" ऐसे होते थे ना? तो मम्मी कहती थी, "बेटा, लिखती रहा करो।" तो मैंने सोचा कि लिख रहें है, तो फिर आइसक्रीम की रेसिपी ही लिखते हैं, लेकिन वो दिमाग उस तरीके से चलना कि कितनी कौन-सी चीज़ लेनी है, है ना? और पूरा एक-एक चीज़ अ, स्टेप बाय स्टेप लिखना और उसको भेज भी देना। मतलब फिर ये भी तो नॉलेज होना चाहिए ना कि भाई, कैसे भेजना है? कहाँ पे पिन कोड लिखना है? ये करना है, वो करना है। कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जो मतलब एक तरह से क्रिएटिव ही है, एक अ, वैसे वाले दिमाग के लिए, जो अभी-अभी नया-नया है दुनिया में। <chuckles> तो वो सारी चीज़ें इसलिए मुझे थोड़ी-सी आश्चर्यचकित लगती हैं और खेल-खेल में हो गई, तो और अच्छी लगती हैं।
हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। सही बात है। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हुँ। अ, सही बात है और देखिए इन चीज़ों से कहीं न कहीं थोड़ा-बहुत आपको एक नया अनुभव भी मिला, और आपको कोई चीज़ नई सीखने के लिए भी मिल गई कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या आज भी वो रेसिपी आपने ट्राई करने की कोशिश की है?
<laughs> नहीं, अब तो देखो कितने मतलब हम लोगों ने तरह-तरह के के प्रयोग करके आइसक्रीम्स में, पता नहीं क्या-क्या बना लेते हैं। अ, वो वो सादा-सी आइसक्रीम अब बनती ही कहाँ है? वो तो पता है कैसी थी, जैसे हमारे यहाँ कुल्फ़ी नहीं मिलती हैं जो ठेले वाले लेकर के निकलते हैं। वो उस तरह की कुछ आइसक्रीम थी इतना कोई बहुत लाज़वाब-सी नहीं थी बहुत सादा-सी थी। अब तो कितनी-कितनी अलग-अलग तरीके की आ गई हैं। तो नहीं, अब तो मैंने ट्राई भी नहीं करी। और होता है ना कि जब हम लोग छोटे थे, फ़्रिज़ नया-नया हुआ करता था और फिर हमें पता चला था इसमें सब कुछ ठंडा-ठंडा होता है। मतलब सोचो इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि बर्फ़ के गोले तक खा जाया करते थे। <laughs> कि बर्फ है ठंडा है, ओह हो, हो, हो! ठंडा-ठंडा गर्मी में <sucks teeth> तो वो ऐसा लगता था। इसलिए वो आइसक्रीम की कह लो कि महत्व था। अब वो आइसक्रीम का इतना महत्व कहाँ है?
हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल सही बात है। हुँ। तो अ, हाँ। बिल्कुल, सही कहा इतना अब समय के साथ-साथ हर चीज़ में कोई ना कोई बदलाव आता रहता है। तो वैसे अ, अगर आपको मौका मिले आज ये सब कुछ वापस करने का तो क्या आप उस चीज़ को दोबारा से ट्राई करना चाहेंगे या कुछ अलग हटके करने की कोशिश करें?
हुँ, मैं वैसा ही कुछ करती हूँ। बस ये करती हूँ, कि मैं ना उसको जमाती नहीं हूँ। वो, मतलब फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर में नहीं रखती हूँ, उसको।
अच्छा।
मतलब फ्रोज़न वाले एरिया में नहीं रखती हूँ उसको, बस उसको ठंडा कर लेती हूँ। और वो अ, मतलब वो दूध होता है ना? उसको काफ़ी बस ओट लो अच्छे से और जैसे रबड़ी का टेस्ट आने लगता है ना वैसे करके। चाहो तो शक्कर डालो लेकिन शक्कर आजकल कौन इतना ज़्यादा लेता है शुगर इन्टेक तो वैसे भी लोग वैसे कम कर चुके हैं चाय-कॉफ़ी में ले ले वही बड़ी बात होती है। तो दूध में तो वैसे भी जब आप दूध को ज़्यादा ओट देते हैं तो उसमें मिठास अपने आप ही आ जाती है। तो वो कर लो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स अ, डालना है आप डाल दो, नहीं डालना है तो वैसे ही उसको हल्का गाढ़ा करके बढ़िया उसको फ़्रिज में रख दो अगर ठंडा खाने का मन है, और नहीं तो ऐसे रबड़ी जैसे खाना है तो गरमा-गरम खा लो। वो भी एक तरीके से वही है बस उसका, तासीर बस ठंडी या गरम इतना ही अंतर हो जाता है। तो ये मैं मतलब करती रहती हूँ, आजकल मैं रचनात्मकता ना अ, खाने की चीज़ों में अ, लगाती ज़रूर हूँ, लेकिन दूसरी तरह की चीज़ें बनाती हूँ।
हुँ। हुँ। सही बात है। हुँ। हाँ। सही है। हुँ। बिल्कुल। तो आजकल जैसा आपने कहा कि दूसरी चीज़ें बनानी। तो कोई ऐसा और कोई ऐसी क्रिएटिव अनुभव आपका हो जो आप साझा करना चाहें?
हाँ। मेरा सबसे पहला जो क्रिएटिव अनुभव अ, उम, बड़े होने के बाद था।
हुँ।
वो था जब मैं पहली बार बिना किसी ट्रेनिंग के और बिना किसी के सलाह-मशविरे के, बिना किसी के गाइडेंस के मैं बस चली गई। मुझे पता चला कि समाचार वाचिका की पद निकले हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ऑडिशन लिया जा रहा है। कुछ नहीं करना है आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आएँगे। आप उसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से पढ़ना है जैसे समाचार वाचिकाएँ पढ़ती हैं और वो आपका ऑडिशन टेस्ट होगा। मतलब उसमें लुक टेस्ट भी हो जाएगा और चूँकि आपको कैमरे पे देखना है और आपको बोलना है साथ में। तो ये एक बड़े होने के बाद मेरा पहला क्रिएटिव अनुभव था। और मैं सच बताऊँ मैंने बढ़िया अच्छे से मैं गई, मैं ऑडिशन में भी बड़े कॉन्फ़िडेंस के साथ बैठी वहाँ पर आत्मविश्वास के साथ। मैंने जैसे ही वो स्क्रॉल अप होना शुरू हुआ तो मैंने उसको पढ़ा, तो जिन्होंने भी वो ऑडिशन देखा जो अ, वहाँ के मतलब एडिटर थे उनको काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे तुरंत ही हायर कर लिया। <giggles>
हाँ। अरे वाह! ओह हो! हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। हाँ। अरे वाह! <chuckles> तो ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। तो द मैं यही एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि एक समाचार वाचिका के लिए आप गईं और वहाँ पे आपने एक अ, मतलब कोई भी ए य एक परीक्षा दी। और उसके बाद उसको हायरिंग भी तुरंत आपकी हो गई। तो वो जो आपका अनुभव था, क्या आपने कभी ऐसी उम्मीद की थी के आपका इतनी जल्दी स सिलेक्शन भी हो सकता है? या ऐसा कुछ नया आपके साथ होने वाला है?
उम, मैं बताऊँ अ, जब भी मैं इस तरह श पता नहीं शायद मेरा ये स्वभाव बन गया है अब ये और अब मैंने शायद नोटिस किया है। लेकिन उस वक़्त मैं बताऊँ मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, तो मैं शुरू करने के पहले कभी भी उसके फल के बारे में नहीं सोचती। मतलब मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये काम करना है और मुझे अपना बेस्ट देना है जो मेरा बेस्ट है ना वो। मैं कभी भी परिणाम के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मतलब मैंने अपने ब्रेन को इस तरीके से कह लीजिए कि प्रशिक्षित करके रखा हुआ है कि मुझे रिज़ल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है और ऐसा ही शायद उस वक़्त भी मैंने किया था और हर बार मैं करती हूँ। जब भी मैं कुछ ऐसे परीक्षा जैसी जो होती है ना, वो मैं अगर देती हूँ मैं रिज़ल्ट कभी नहीं सोचती। मैं बस ये सोचती हूँ कि ये मुझे अभी करना है और मुझे अपना सबसे अच्छा देना है प्रदर्शन इसमें।
हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छी बात है। हुँ। अच्छा। तो जब भी आप कोई ऐसा नया कोई जब भी आपको कोई अनुभव होता है या कोई भी नया काम जब आप शुरू करती हैं जैसे आपने आइसक्रीम बनाने के बारे में बताया कि आप छोटी थीं तो आपने एक रेसिपी बना के अख़बार में पोस्ट कर दी थी और उसपे आपको इनाम भी मिल गया। और दूसरा आपने अभी बताया कि जब थोड़ा आप टीनेज में आईं तो उस वक़्त आपने एक संपादक के जॉब बड़ी आसानी से आपको जो अ, समाचार वाचिका होती है उसकी भी एक नौकरी आपको बड़ी आसानी से मिल गई। तो ऐसे में कहीं कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई आपको ऐसे काम करते में कोई चुनौती आई हो या कोई मज़ेदार कोई वाक़िया आपके साथ में घटा हो?
हुँ, हुँ। हाँ, चुनौती आई थी पता है, वहीं पर आई थी एक चुनौती और तब मुझे पता चला कि, दरअसल बाहर की जो दुनिया होती है ना, उसके लिए हमें अ, मतलब कह लीजिए कि चुनौतियाँ आती ही इसलिए हैं कि हमें ना स मज़बूत बनना है या हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें सीखना है। वहीं पर एक वाक़या ये हुआ था, कि जो पुरानी समाचार-वाचिका थी ना, जो 1 साल से वहाँ पे कर रही थी, जब मैं पहले दिन उनसे मिली थी तो वो काफ़ी जॉली-जॉली सी थीं और काफ़ी अच्छे से बात कर रही थीं फ्रेंडली वे में, बिल्कुल जैसे दोस्त का बात करते हैं और मैं बस कॉलेज में थी ही, तो कॉलेज में कैसे बात करते हैं लोग तू तड़ाक करके ही करते ना तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे, ये वो। है ना? तो क्या हुआ कि वो भाषा में उतना वो नहीं आया था चूँकि वहाँ पर तो पढ़ना था इसलिए पढ़ दिया मैंने अ, उस भाषा में। बट जो एक जो सामान्य व्यवहार वाली बात होती है, उसमें तू जो था ना, थोड़ा ज़्यादा बैठा हुआ था, लेकिन हाँ, फिर भी अ, ये बात तो इतनी तो कॉमन सेंस थी कि भई, जो अपन को इस तरीके से व्यवहार करने देगा, अपन उसी के साथ करेंगे। नहीं करने देगा तो क्यों ही करेंगे है ना? तो जब मेरा पहला उनसे इंटरैक्शन हुआ था ना, तो पहले से वहाँ पे 1 साल से काम कर रही थी तो पहले इंटरैक्शन में मैंने तो उनको आप ही बोला था, पर वो ही मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो करके बात कर रही थीं, और अ, तो मैंने भी तू करके बात कर ली, "तुम तू ऐसा करती है, तूने ऐसा कर दिया" ये वो ऐसे करके बोल दिया। ठीक है? तो ये हो गई हमारा पहला इंटरैक्शन, फिर जब मैं ऑन एयर हो गई ना, मतलब मैं सजीव पढ़ने लगी कुछ दिनों में ही तो, ऐसा लगा उनको कि शायद उनकी जो पद है ना, मतलब उनकी जो कुर्सी है ना, वो खतरे में आ गई क्योंकि मेरा बोलबाला थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैंने मतलब डायरेक्टली मैं गई और मेरा हो भी गया और बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ही करते रह गए, और में मुझे जल्दी ऑन एयर भी कर दिया उन्होंने 4 दिन में ही। तो उनको लगा कि वो तो अभी तक वही थी, वही-वही छाई हुई थीं, में उनके बुलेटिन्स छिन जाएँगे, उनको ऐसा लगा शायद। तो एक बार मैं उनसे बस मेकअप रूम में बातें कर रही थी, तो वैसे ही बात कर रही है जैसे मैं उनसे कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक श रिलीवर होता है आपका तो वो मेरी रिलीवर थी शायद, तो मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से ये बोला कि, "क्यों तुम कॉलेज में पढ़ती हो क्या? तुम मुझसे तू करके कैसे बात कर सकती हो?" तो मुझे बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा, "यार ये क्या है?" मैंने कहा, "पहले तो ये ऐसे बात कर थी, अब ऐसे कर रही।" तो मैंने कहा, "सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो मैं आपसे आप करके बात करूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपसे आप करके ही कहूँगी अब से।" और फिर मुझे समझ में आया कि दरअसल क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, लोगों को आपसे अ, डर हो जाता है, अपनी कुर्सी छिन जाने का खतरा हो जाता है, आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें भी बोली जाती हैं मतलब ये चीज़ें ना पहली बार मेरे संज्ञान में आई कि ऐसा भी होता है, आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको दुनिया की चालबाज़ी को भी समझना है, सीखना है, देखना है।
हाँ। बिल्कुल, सही बात है। हुँ। अच्छा। हुँ। सही ब सही बात है। हुँ। बिल्कुल। अच्छा। हुँ। अच्छा। ओह हो! बिल्कुल। हुँ। हुँ। अच्छा। ओह हो! अरे, वाह! <laughs> सही बात है। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल अ, सही बात है। और जब भी आप कहीं नई जॉब पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो पुराने लोग जो काम कर रहे होते हैं वो कहीं न कहीं आपसे थोड़ा-बहुत अ, आप जैसे कहते हैं ना कि अनफ़ेयर होने लगते हैं। उन्हें कहीं न कहीं मन में एक नकारात्मक भाव भी आ जाता है कि, अब जैसे आपने बताया के जब आप ऑन एयर हो गए 2-4 दिन के अंदर ही वो लोग ट्रेनिंग करते रह गए, वो चीज़ एक कहीं न कहीं म अ, दिमाग में बैठ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो इसकी वज़ह से हमारी जॉब चली जाए, तो एक अनसर्टेनिटी सी आ जाती है माइंड में। तो उसकी वजह से तो जब आपने जैसे बताया कि आप तू-तू करके कई बार बात करते थे, तो कई अ, कभी किसी ने ऐसा कोई आपकी हँसी उड़ाई या कोई मजाक बनाया हो?
हुँ। हुँ। <chuckles> हाँ, नहीं, बल्कि पता है अब अ, उस समय पे तो ना तू करके कोई बात करता था तो लोग ये समझते थे कि ये मुझे अपना समझ रहा है, ये मुझे दोस्त समझ रहा है। है ना? जैसे कॉलेज क बडीज़ नहीं होते हैं, वैसे समझ रहा है। लेकिन अब थोड़ा हाँ थोड़ा टाइम के साथ थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं अब हम तू करते हैं तो तू कहते हैं ना तो वो उसके छिछोरेपन में गिना जाता है दरअसल।
अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल।
<chuckles> <sniffs>
बिल्कुल सही बात है और वक़्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं और वही चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं। और होता भी यही है कि जब जैसे आपने बताया कि आपने ट्राई किया और पहली बार में आपका सग कई कोई आपको उस चीज़ से कुछ नया सीखने के लिए भी मिला?
हुँ, मुझे बहुत कुछ मिला सीखने को। वहाँ से जब मेरा करियर शुरू हुआ ना तो मैंने रिपोर्टिंग भी सीखी मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीखी लेखन सीखा। मेरे शब्दावली भी काफ़ी अच्छी हुई लेखन सीखने से और लेखन स जब आप करते हो ना तो उसके पहले आपको क दूसरों को सुनना या फ़िर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अच्छा लिख सको। तो कह लीजिए कि जितनी भी रचनात्मक चीज़ें होती हैं ना बोलने से लेके, देखने से लेके, सुनने से लेके, पढ़ने से लेके लिखने तक सब कुछ वो सब रचनात्मक अनुभव मैंने लिए। और धीरे-धीरे काफ़ी सारी लिए अभिनय के भी लिए और मतलब ये जो सिलसिला है ना मेरा लगातार जारी है।
जी। हाँ। अरे वाह! हाँ। जी। हाँ। जी बिल्कुल और आपने इस विषय पर जो अपने विचार साझा किए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ फिर दोबारा बात होगी।
बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बातें इतनी खुलकर सुनीं और ध्यान से सुनीं, आपका भी बहुत धन्यवाद।
जी।